А как ты заводишь друзей в новой среде?
Мгм. Ну, не то, чтобы я делал это каждый день, <chuckles> н но иногда мне приходится это делать. Когда, ну, когда новая среда образуется, то конечно. Но я, наверное, н ну, я скорее интроверт, поэтому это мне не так уж легко и дается, честно говоря.
Мгм. А, приходится. Мгм.
Ну вот, иногда приходится надевать эту чужую маску, и мно много общаться. Ну да, ну, к слову, это вряд ли привело к появлению именно друзей. Вот, и по таких просто, ну да, таких там, пообщаться с кем-нибудь. Но когда-то у меня был этап жизни, когда, вот, я впервые переехал
Ага. Больше приятели, да?
в Петербург, и это был университет.
Мгм. Ну тогда в том возрасте легче как-то заводить друзей, получается?
Да, наверно. Ну, поговаривают, что да, а, но, с другой стороны, я прям приехал таким стариком. <chuckles>
М.
Ну и имеется в виду, что я прям, э, дистанцию соблюдал, наверно, месяцев 9 я прям поверхностно общался со всеми. Даже.
То есть ты стал слишком взрослым для них и слишком серьезным, а они вот еще такие юнцы?
Ой, нет, э, скорее я побаивался большого города, то я прям увлекусь так, и голову вскружит мне этот город. Просто вместе со мной заполняла документы на переезд девочка
Мгм. Мгм. Мгм.
и через месяц я уже перестал встречаться в университете. Её большой город забрал. А я как-то так побаивался, то есть, вот, такой трусишкой был.
Ага.
На вот, но мне, да, по подарил друзей университет, но скорее КВН.
А, ты КВНил! Интересно!
Н э, ну, как КВНил? Я хотел. Точнее, мы пытались пытались, но так и не дошли. Э, вот и вот, и друзей нашёл там, в этой подготовке. То есть мы сыграть ни одну игру не сыграли, но нам было достаточно, что мы нашли друг друга. То есть. Мгм.
А то есть т такие вот, прям настоящие друзья, или просто люди, с кем приятно общаться?
Э, слушай, ну это, наверное, и есть там вот парочка моих друзей, которая вот спустя уже 25 лет прошло, и мы до сих пор дружим.
Мгм.
То есть, м, не поменялось.
М, это да. Значит это друзья. Стока лет прош когда проходит.
А, у у, да, и в этом смысле, мы можем позвонить друг другу спустя долгие годы, можем даже не общаться, и как ни в чём не бывало.
Мгм.
Поэтому мне помогла, конечно, совместная деятельность и вот это вот чувство юмора, через призму которого можно понимать, э, о людях многое.
То есть тебе ле ты заводишь, э, друзей вот, именно с чувст своим чувством юмора?
Мгм. А, ну, своим, э, чужим, э. Понятное дело, что я понимаю, что что-то возможно, если я могу спокойно и свободно шутить
Ага. И не важно, какой язык и какое окружение, страна.
в присутствии человека. Я буду всё равно шутить на русском, да. Мне вообще не важно какая страна, какое окружение.
Мгм.
М, вот. Э, наверное, на других языках мне было бы сложнее шутить, потому что понятное дело, что годы прошли и, например, юмор, м, с которым я могу смеяться со своими детьми, он вряд ли будет релевантен сейчас.
Мгм мгм. <chuckles>
Я за хороший литературный юмор, но какие-то шутки, конечно, там они будут понятны на любом языке и в любом возрасте. Это простая
А вот как уже будучи в более более взрослом возрасте, вот как ты заводишь друзей?
Мгм. А, ну вот, например, был опыт эмиграции- я 2 года вообще ни с кем не общался, прям вообще ни с кем.
Мгм. Не не не хва не не не как сказать, не хватало тебе или хватало, наоборот, вот такое вот вытеснение? Мгм.
У меня не было потребности, у меня не было потребности. Но это видимое что-то субъективное. Я вообще ни с кем не хотел общаться. И где-то через 2 года у нас тут в городе, э, девочка завела "Телеграм"-группу.
Мгм. Мгм.
И пригласила меня откуда-то. Я тоже в какой-то был группе в "Фейсбуке", видимо, подписан. Вот, ну, я подключился и висел себе, висел там, никак не проявляя себя, как я обычно делаю это в группах.
<chuckles>
М, вот, а потом кто-то из ребят, э, предложил встречу организовать.
То есть это получилось всё за закрутилось онлайн?
Да, да. И, естественно, я отреагировал, как всегда, игнорированием. Ну вот, ну, тз через, там буквально неделя оставалась до встречи, думаю, а прю а почему бы не сходить?
Мгм.
И вот взял и сходил, и там нашел себе еще троечку людей. Да, да. Ну вот, и мы до сих пор общаемся уже там 1,5 года.
В единомышленников, да? Тара Ага. Ну то есть получается, вот сейчас тебе легче заводить друзей именно онлайн?
Мгм. А, наверное. Потому что я в принципе вообще не понимаю, как можно щас офлайн заводить друзей. То есть у меня не такое количество интересов, чтобы я куда-то прям ходил и с кем-то общался. Я вр ходил в языковые школы, но я не завел там никаких друзей как бы. И мне сейчас, чтобы найти друзей, это надо синхронизироваться по принципам.
М. Мгм.
И, может быть
А, то есть даже много много много галочек, да, что всё в сошлось: и время, и обстоятельства, и интересы. Мгм.
Да, да, да. Ну вот. Ну, наверное, языковая среда тоже имеет значение, но поскольку всё-таки уровень общения- он для меня непростой. Ну, то есть я я не могу обратно спуститься, не то чтобы я зазнался, но имеется в виду, мне будет неинтересно, а а, говорить о вещах
Мгм. В чём смысл, да.
Ну, имеется в виду уровень моего языка такой, что я не могу о вещах, которые мне интересно разговаривать на нём.
Мгм, мгм.
А вот. И поэтому русскоязычная языковая среда остаётся пока единственным вариантом для полноценного, гармоничного общения, чтобы я мог высказаться.
А, то есть это должно быть всё-таки язык должен язык- это 1 фактор, который должен, вот, объединить д друзей, людей и в т что опять п получилась дружба.
А, э, к к Ну, как минимум. Плюс, мне кажется, что-то социокультурное общее должно быть. Ну, либо общее будущее, ну, либо общее прошлое. На 2 варианте гораздо проще сходиться.
Мгм.
То есть, например, я не сильно верю, что там в великая советская культура, я её не знаю, там русскую культуру тоже многие не знают, м, и поэтому культуру подменяют старые кинофильмы, какой-то вот этот общий, интеллектуальный юмор. Ну вот. Вот эти события из прошлого, которые объединяющие. Да, да, то есть ты можешь говорить цитатами кинофильмов и так определять свой-чужой.
Мгм, мгм. Мгм мгм. Объединяют. <chuckles>
Не, это достаточно легко.
Пл то есть, получается, в реальной жизни, э, тебе вообще неинтересно заводить новых друзей? Вот так вот.
Мгм. Мгм. Ну, в этом смысле, да, просто это очень сложно, когда у тебя вроде как жизнь, э, достаточная, ну в общем и целом, но иногда вот эти вот пробелы душевные возникают и хочется с кем-то пообщаться, как раз не онлайн.
Мгм. О, кстати, у тебя были такие моменты, когда вот, ну вот, хочется пообщаться не онлайн, а, м, в реальности выходит, ну, н неинтересно с человеком общаться? Вот бывали такие какие-то? Мгм.
То есть Мгм. Мгм. Да, конечно, конечно, конечно, такое очень часто бывает, но в этом смысле, м, наверное, не стоит каких-то там больших ожиданий, это как не как ходить на свидания, когда ты долго это
Мгм. А, то есть нена <chuckles> не надо, да, ожиданий строить, мгм? Не надо обольщаться.
но когда ты долго этого не делал, всё всё будет как бы не так. То есть здесь нужна практика.
Мгм. А был наоборот ли, так наоборот, еще лучше, чем ты даже и представлял?
То же самое, э Не не, конечно конечно бывало. То есть, э, <swallows> я же тоже на эти встречи, например, там, которые организовывались онлайн, они же проходили-то офлайн.
Мгм.
Конечно, я с определенной там предвзятостью приходил туда, вот. Но мне кажется, что в этом возрасте мне как бы чуть повезло в этой жизни, и я в общем-то пью алкоголь, и мне, даже, было полегче. Кто ходит на такие мероприятия трезвыми, я не знаю, я им не позавидую. Ну вот. Ну, он такой к гл глобальный, да, айсбрейкером, который там по-английски называется. То есть растопить лед, э, человеческих систем защиты очень сложно, как мне кажется. То есть я, м, ну, с одной стороны, понимаю, что мне искренний и прямой контакт гораздо важнее.
Мгм, мгм. <laughs> То есть алкоголь помогает завести друзей, способствует. Мгм. Мгм.
То есть, о чём я мечтаю? То есть, чтобы я приходил, там е будь то свидание или встреча с друзьями, и как ни в чём бывало, как будто миллион лет друг друга знаем, просто разговариваем.
Мгм.
Никто не пытается тебя обмену обмануть, обхитрить там, что-нибудь воспользоваться тобой, а тебе не надо защищаться.
Ага. А, ну то есть, в первую очередь, чтобы завелись друзья, она нужна какая-то какая-то вот такая н искренность с обоих сторон.
Конечно, ну, отсутствие баррикад. Просто как только и появляется доверие вот это глобальное, ну, конечно, тебе становится легче общаться.
Мгм.
А тебе и ду мне, может быть, и тебя тоже. Ну вот. И поэтому алкоголь в этом смысле, он снимает вот эти вот недосказанности, и люди переходят к самой сути, к своим чувствам, мыслям, ощущениям и так далее. А вот. Ну и желательно, чтоб в обмен там
Мгм. А есть у тебя какие-то фразы, вот те же самые, которые ломают лёд, так называемый?
А, ну, у меня к фраз, к сожалению, нет. А я думаю, что здесь, наверно, дело не во фразах, а в умении слышать собеседника. То есть если, м м, человек хочет рассказать о боли, и предоставить ему эту возможность, он, конечно же, расскажет о своей боли. В принципе, я могу и так, просто времени больше займёт. <chuckles>
Мгм. Мгм мгм.
Всё-таки коктейли быстрее всё делают.
<chuckles> А если нет этого алкоголя, например? Ну, не та обстано не тот формат.
Ну вот. Ну вот, лю людям людям не повезло, да. А Да нет-нет, конечно, нет. Э, да-да-да. <chuckles> Ну, имеется в виду, это прос просто будет д дольше по времени. Я даже заметил, что д со с моими старыми друзьями там и школьными какими-то, ну, то есть можно ни о чём говорить там часа 4.
А, не повезло, а! Всё знаете. Нет алкоголя- нет друзей. <chuckles>
А вот. Естественно, алкоголь, ну, если упрощает, уже через 20 минут вы снова близкие друзья. М вот. Он раскрепощает. То есть вот раскрепощений не хватает. Ну, особенно когда люди мало общаются. То есть они в своем кругу живут. И я в этом, в принципе, тоже в своем кругу и жил. То есть мне это казалось, что это ничего нет, а на самом деле сильно я тоже в свой пузырик поместился.
Да. Мгм. А вот что б ты мог посоветовать людям, которые, ну, не могут создать, н т какой-то свой круг, э, знакомств? Вот. Вот как быть таким людям?
А я Да, я думаю, я и есть такой человек. <chuckles> Чтобы н д для них, а, проходило всё комфортно, ну, нужно пытаться откликаться на вот эти предложения судьбы. То есть Мгм.
Мгм. А, то есть надо быть всё-таки в первую очередь открытым?
Да, да, да. То есть не не не не зашориваться на чём-то, а просто дать судьбе шанс. Чтобы выиграть в лотерею, надо купить лотерейный билет. Поэтому я в этом смысле тоже. Я пришёл на встречу, я её не организовывал. То есть, если ты не активен, а пассивен, значит уже М.
Мгм. Мгм. Ну Ага, то есть ты никогда не делал 1 шаг? Ах, как так получалось: событие, обстановка?
Нет, нет, н Да, да, судьба. Ну, во-первых, раз, э, люди вокруг существуют, значит, что надо просто от них не прятаться.
Мгм, <laughs> это такой пример, не прячьтесь от людей, да? <chuckles> Они тоже кого-то ищут, мгм.
Уже доступ Да. Да в общем, да, если есть рекоменда Но есть же люди, которые там ускоряют шаг и бегут от автоб остановки до дома, как будто сзади сплошные толпы, алчущих их ограбить. Нет? А быть открытым к миру, может быть, ни не распахнутым таким, как иногда хочется. Ну, я имею в виду использовать какую-то психологическую защиту, да и в принципе думать о безопасности, но при этом вот этот вот разумный риск, а, он оправдан.
Мгм. Мгм. То есть дол и всё и ещё должна быть своя языковая среда?
М. Э, ну, в данном случае, э, своя она, не своя. Иногда действительно же бывает так, что встречаешь человека, ты глазами общаешься. Иногда в тишине посидеть приятнее, чем разговаривая.
Ну, общий язык. Мгм. Мгм.
Просто вот, э, в этом и проблема, что, например, на вне языковой среды, з <chuckles> опять спасибо алкоголю, там ты можешь перейти на гармоничное общение, вообще ни раза не говоря ни слова. Ты сразу пре переходишь на невербалику и считываешь её, и общаешься так же. А вот чтобы топить лёд, чаще всего людям надо вот о чём-то говорить, такой формальный процесс происходящее.
Мгм. То есть, эм, н надо, н н н надо сначала быть готовым? Вот тут как получается: надо быть готовым, говорить сначала о ни о чём, м, а потом люди, может быть, и откроются и будут говорить о чём-то. Так?
Они помогают, язык помогает. Мгм. Да, чтоб потом поговорить о главном. Да, да, ну, люди всегда говорят о наболевшем, либо вообще говорят о себе. В принципе, это это нормально. А вот. Поэтому если предоставить, э, просто мне кажется, что люди, когда вот они долго ни с кем не общаются, они начинают так черстветь, им очень хочется поговорить, и как только они встречают свободные уши, они одновременно начинают говорить друг другу и не слышат друг друга.
Мгм. А, мгм.
И уходят такими не услышанными. Поэтому, если предоставить людям возможн мне кажется, есть шанс.
А ты а как тогда получится как тогда получается уметь слушать других?
А, да, да, ну, учиться слушать других, понимать, что у людей есть потребность быть услышанным.
Мгм. То есть, чтобы завести друзей, надо сначала уметь слушать других, то есть не ради не ради своей скуки, а уметь слушать других.
Мгм. Да, да. Да. Да, так и есть. Мне кажется, вот раньше я нь не понимал простую истину, что люди озадачены только сами собою. Их не волнуют люди вокруг.
Ну, получается так, да?
Да, ну и поэтому очень часто же люди думают, что: "А что я скажу? А что я надену? А как я буду в". Вообще всем без разницы.
Мгм.
То есть, наверно, это добавляет чего-то тебе, э, самому, мне самому, например, но, в общем-то, людям вообще без разницы.
А что вообще людям, э, с с разница? Вот что вот что им важно для создания вот таких
Во что во что они надеты, нарядно ли они, что они скажут и так далее. То есть, что, н н ну, в принципе, чтобы х хорошо гармонично общаться с людьми, надо создать для них, э, зону комфорта.
Ага.
Потому что зоны дискомфорта и так много. Конечно, коне Естественно, естественно, в принципе, мы, каждый из нас эгоист, и я, э, в том числе, но со временем с этим можно поработать.
Мгм. То есть не на не все это могут, и не все готовы к этому.
Ну, по крайней мере, я пытаюсь.
Ну, то есть это такой вот, э, это такой процесс, вообще, чтоб завести друзей: это нужно, вообще, самому как-то вот созреть и дорасти до чего-то, понимать других.
М. Мгм. Я думаю, да, но это такое механистическое понимание за завести друзей как собаку там или еще что-то. А вот.
Ой, да, даж да-да, не как-то не так звучит, да.
Да, то есть я всё-таки к дружбе отношусь как к чувству глубокому. То есть, а про одн н на на такое как бы надо вот, чтоб звёзды сошлись. Чтобы ты именно на этого человека встретил. Здесь он бу буду доверять звёздам, как бы во Н-да, вот если, м Ну, или Бритни Спирс придёт, меня с кем-то познакомит ком то.
Мгм. Мгм. <laughs> Зря, с да. Надо учить астро астрологию.
Вот, и я найду друзей себе. М, ну и немного астрологии тоже. Кстати, астрология тоже хорошо сводит людей, как вообще, общий интерес, я в этом смысле.
Интересно. Мгм, мгм. А, ну, значит, надо еще, надо поучиться основам астрологии, да. Чтобы состыковать, да, состыковать звезды.
Так. Ну, может быть, се астрология, кто-то астрономия, как бы да. Кто-то ещё что-то, но, по крайней мере, э, общий круг интересов, вообще там, так называемые клубы по интересам, они очень помогают человеку. Как раз общий язык, просто имеется в виду не русский, а общий язык в плане понимания вот этих вот контекстов, в которые можно погрузиться вместе.
Помогает. Мгм, мгм. Мгм. Интересно. Интересно, здорово. Ну что ж, спасибо тебе, что поделился своей личной ситуацией. Э, Эд да, и дал полезные советы, как заводить, ну, друзей, настоящих друзей, отношения. Спасибо тебе большое.
И мне они помогли. Там мы тоже Да, конечно. Да, да. Надеюсь, ты воспользуешься всеми моими подсказками наконец-то, да. Да, да. Н-да. Да, и попыта и поты попытаться не пить при этом. <chuckles> Но это сложно.
Да-да, без алкоголя, да. Н спасибо тебе, всего хорошего, да.
Да, спасибо.